Здравствуйте!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, что для вас дружба значит на самом деле?
М. <chuckles> Ну, что ж для меня значит дружба? Ай, я, наверное, всё-таки остановлюсь на том, что для меня дружба- это очень что-то что-то очень тяжелое, чтобы, знаете, описать или, э, сгруппировать и дать, э, какое-то значение, вот. Вот вы можете точно сказать?
Мгм. Мгм. А у вас, кстати, много друзей?
У меня, нет, я бы не сказал, что у меня много друзей, но у меня, как бы, есть очень близкие друзья, вот, ш чему я очень рад. <chuckles> А у вас как?
Мгм. Согласна. У меня, кстати,, <grunts> настоящих друзей очень мало, но много знакомых. Для меня это 2, как бы <chuckles> 2, разных понятия, то есть друг и знакомый. То есть, э, для меня друг- это больше как, не знаю, как сестра, как брат, как семья. Это человек, которому можно позвонить среди ночи, который знает про меня всё, я про него всё, то есть, э, мы в огонь и в воду, вот это для меня друг. А если просто мы общаемся, ходим в какие-то кафе, мероприятия, то есть это для меня больше знакомый, приятель, вот так вот могу сказать.
Мгм. Да. Понимаю. Мгм. Понятно. Конечно. Абсолютно, абсолютно. Мгм. Да.